Eto ah, medyo nahihirapan ako ngayon eh. Kasi lately, parang, um, nakikita ko yung mga parang pagkukulang ko, kamalian ko sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na do'n sa trabaho 'no. Aminado talaga ako na tinatamad talaga ako pagdating sa trabaho, ayan. So, pinilit ko siyang baguhin. Alam mo 'yon, parang ginoal ko na mas sisipagan ko na ngayon dahil gusto ko din naman kahit papano na meron kaming ipon ngayong holiday season. Eh, ang kaso eto na. 'Di ina-apply ko na siya ano. Nakakalimutan ko palagi or nawawala ako dun sa focus para magawa ko yung mga goals ko na mangyari which is sipagan nga doon sa trabaho. So, gusto ko sanang gumawa ng mga alam mo 'yun, mga small changes kumbaga or un uunti-untiin ko yung sarili ko para makuha ko yung goal na gusto kong mangyari ano. Eh, ang kaso nahihirapan ako. Eh, ano kaya yung pupwede kong gawin 'no?
Ano ba yung gusto mong gawin na mga small changes na nahihirapan ka? Para saan ba 'yon?
Ayun, dahil nga para siya sa trabaho, siguro masasabi ko na, gusto kong mangyari para mas sumipag ako 'no. Ah, isa sa nakikita kong, um, maliit na pagbabago eh, yung masyadong pag-iwas ko sa social media o masyadong pagse-cellphone kumbaga.
Hmm. Okey.
'Yan dahil nga flexible 'yong time, though 'yon lagi kong sinasabi na mamaya na lang ako magtatrabaho, magpapahinga lang muna ako, eh yun ending napapa-scroll, scroll ako tapos hindi ko na namamalayan 'yong oras, at oras na pala ng ibang gawain ko. So nakumkompermiso 'yong trabaho 'no, at ano pa nga ba? Hmm, bukod doon 'yong mga gawain din madami din.
Hmm. Hmm. Ayun, oo te Hmm, mm. So 'yong trabaho mo is flexible time ano. Pero bukod diyan, mayro'n ka pa bang ibang trabaho na full-time wala naman?
Mhm. Um, ngayon ka-ka-resign ko lang <chuckles> sa fulltime ko, eh, actually. So, wala talaga akong ibang income, bukod dun sa flexible time na trabaho ko. Eh, gusto ko naman siyang mas sipagan pa 'no para mas kumita. Kaso 'yon na nga, ending hindi ko magawa.
Hmm. Hmm. Mm. Ah, oo. Okey, okey. Pero meron ka bang ibang mga kasama diyan sa bahay na puwedeng gumawa ng ibang mga gawaing bahay o ikaw lang?
Meron, nandito din yung asawa ko at busy din naman siya dun sa mga ginagawa niyang gawaing bahay. Siya kasi totally yung gumagawa ng mga gawaing bahay talaga o yung iba pang gawain.
Ah, okey. Pero anong oras mo deserve na magtrabaho? Sa umaga ba, sa hapon o sa gabi?
Ayan, diyan ako hirap. Kasi wala talaga akong oras, hindi ko alam kung anong oras ko gustong magtrabaho ganyan. Basta kung ano lang, ah, maisipan ko lang na gusto kong magtrabaho 'dun, 'dun ako magtatrabaho.
Mm. Mm, okey, okey. Okey, ganito. Kasi ang pagka nagtatrabaho ang isa ng full-time ng onsite, ano 'yan babangon ng umaga 'yan. Tapos magta-travel, ah, papasok sa trabaho. Kadalasan naman kasi ang trabaho ay 8-5 tapos sa gabi, ah, pag-out ng 5 o'clock magta-travel na naman 'yan pauwi. So, 'yon ang ano 'no, 'yong tradisyunal na kalakaran ng pagpasok sa trabaho. Pero, ikaw kasi yamang flexible 'yong trabaho mo, puwede mo rin sigurong gawing, ah, mag schedule ka ng, ah, sa umaga ka gagawa. Sabihin natin, ah, 7 hanggang, ah, hanggang tanghali puwede rin naman 'yon. Kasi, baka ma-burnout ka, oo. Baka ma-burnout ka pagka gagawin mo siya ng 8-5 din sa maghapon na para bang 'yong pumapasok sa trabaho araw-araw. Pero puwede mong gawing schedule 'yong sa umaga hanggang tanghali o kaya naman puwede rin naman 'yon sa hapon hanggang gabi, para sa gabi pahinga na. Pero siyempre meron pa rin 'yong break time, ah, kahit papaano kahit na half day mo lang tatrabahuhin 'yon. Ayun lang talaga, 'yong cellphone mo 'yong nakakaano pala sa 'yo, nakaka-distract. Medyo, oo, 'yun. 'Yon nga lang, bantayan mo na lang na mag-bi, maglagay ka rin ng limit sa pag-i-scroll.
Mm, so orasan ko 'no? Oo, totoo. Mm. Okey sige, pu-puwede ko naman sigurong gawin yun. Pero actually 'no, ginawa ko na siya dati, eh, yung tipo na, naisip ko na siya na sabihin ko, "Ay babawasan ko na 'yong pag-se-cellphone ko or gagawa ako ng oras para sa sarili ko." Um, nilista ko na din yun sa whiteboard, meron pa nga ako ditong malaking whiteboard para sa mga task. Ayan, at saka sa trabaho, oras kumbaga. Ending hindi ko naman talaga siya totally na nasusunod, alam mo 'yun na, parang lagi kong sinasabi sa sarili ko, "Ay ako naman 'yong may hawak ng sarili kong oras." Ayun, yun yung parang nagiging mindset sa akin na, ang ending hindi ko na nagagawa yung mga dapat kong gawin dahil nga ayun. Pero ano kaya yung pinakamaganda 'no, para mas maging strikto ako doon sa oras ko?
Hmm. Oo. Mm, mm. Mm. Mm, mm. Oo, oo. Kailangan ano, sanayin mo talaga 'yong sarili mo na, sundin 'yon. Sabi mo nga nakalista na, eh. Oo, an 'yong ano, 'yong tatagan mo 'yong mm, sige.
Eh, ano kaya yung ano kaya way para mas magawa ako siya? Like, ano kaya yung pu-puwede ko pang gawin 'no, para mas mapaigting ko yung ano? Kasi talaga na mahirap, eh, hindi ko alam yung way 'kumbaga kung papaano ko siya umpisahan.
Hmm, mm. Oo, mero'n ka bang sariling ano diyan office, sa pag-aano mo, sa pagtatrabaho mo diyan sa bahay, work from home?
Wala eh, nasa kuwarto lang din eh, kumbaga isa na yung kwarto sa ano eh.
Ayun. Ayun. Okey naman 'yon nasa kuwarto. So, ang gawin mo na lang 'pag gising mo ng alas-sais ng umaga, nag-aalmusal ka ba kaagad, hindi naman?
Hindi, hindi ako nag-aalmusal, kape 'yon lang. <chuckles>
Iyon. So ga <laughs> Oo, gano'n na lang pagka gising mo sa umaga, dahil hindi ka pa naman talaga nag-aalmusal, ayun mag-ano ka, ma dumiretso ka do'n sa trabaho mo malamang baka tulog pa 'yong mga kasama mo diyan sa bahay. Magtrabaho ka muna ng kahit mga at least 2 hours tapos mamaya magbe-break time ka, normal lang naman may break time. Oh, medyo 'pagka break time mo, puwede mong i-silent muna yung mga notification. Oo, balikan mo na lang siya pagka-ano, mga sa hapon na, 'yong talagang tapos na 'yong trabaho mo para, ma-check mo rin 'yong mga, siyempre kailangan din nating i-check 'yong mga email, mga Messenger, 'yong mga gano'n.
Ah, okey, okey. Tama, tama.
Mm, ah
Oo nga 'no, pupuwede ko ngang gawin din 'yan, 'no? Um, siguro 'yon, dahil nakaapekto talaga 'yong cellphone sa akin sa pagtatrabaho ko, eh. Totoo 'yong sinabi mo 'no, na, pagka ng ano, 'yong sa pagdating sa paggamit ng mga gadget eh, talagang hindi maiiwasan 'yan, pero dapat talaga naglalaan ng time, 'no? Para ma-check kung, kailan mo dapat gagalawin 'yong cellphone mo, para hindi ka malilito, 'no, 'don sa oras. Gagawin ko yan. Pero papaano kaya ako makakabuo ng consistency dun sa ginagawa ko? Like, kaya kaya ko kaya siyang, i-maintain sa, loob ng isang linggo? Ano kaya yung way para ma-maintain ko siya, 'no, at magkaroon ako ng consistency?
Mm. I-try mo, sa loob ng isang linggo, na gano'n 'yong ginagawa mo, para yung mga kasama mo rin diyan sa bahay ninyo, ay masanay din. Tsaka ikaw, masanay ka rin, kasi sa gano'n, paunti-unti, ah, pagka-nasanay ka, 'yon, puwede mo nang ma ano 'yon, ma magawa. 'Yong kahit ng mga small changes lang. Tapos oo, sige.
Hmm. I see. Oo nga, ano, pupuwede nga naman yun, napakaganda nga naman nun, 'no? Pero ano kaya yung, um, pupuwede kong magawa ano, kapagka nakukumpermiso na yung oras, halimbawa naging, ah, sobrang busy nung maghapon. Okey lang kaya na ipagpaliban 'yong mga, ayan kagaya sa trabaho, halimbawa na busy ako sa buong maghapon. Eh, okey lang kaya, na alam mo 'yon, na ipagpaliban yung routine ko para dun sa mga urgent na mga bagay?
Oo, sabagay talaga mayro'n kasi minsan mga pangyayari na hindi naman natin inaasahan, ano? So, sa pagka gano'n, halimbawa bigla kayo magkakaroon ng, ah, bisita sa ganitong oras, sa ganitong araw. Ah, puwedeng ilipat mo na 'yong schedule ng trabaho, sa panghapon naman, siguro mga after lunch hanggang gabi o kaya naman sa gabi na lang, hanggang sa ganitong oras. Pero 'wag ka lang masyadong pa-late at night kasi hindi rin nga naman kasi maganda sa katawan ng tao 'yong laging napupuyat. Magbigay ka rin ng limit sa gabi kung hanggang saang oras ka lang. Oo.
Ah, okey sige gagawin ko 'yan sa susunod, 'no. Talagang nakakatuwa nga naman at meron pa palang mga ways para kahit papaano'y umusad ako do'n sa mga bagay-bagay. Kasi talagang nakakakaba eh. Alam mo 'yon? Parang na nadadala din kasi ako ng pressure na tumatanda ako. Kailangan kong mag-ipon. Yung mga ganong bagay ba, yung nakakaapekto sa akin, kaya worring-worry ako doon sa mga maliliit na hakbang na kailangan kong umpisahan. Kaya ang ending hindi ko siya nagagawa ng, ah, totoo talaga.
Oo, oo. Mm. Tsaka ano hindi lang nakakakaba, nakakapanghinayang din kasi 'di ba, instead na nasasamantala na sana 'yong ano pagkakataon na kumikita ka, kaso na ang dami mong, ah, distract na nangyayari sa'yo, 'yong pagse-cellphone. Kaya maglagay ka talaga ng ano, ang tawag dito, strikto mong sundin 'yong oras na i-schedule mo at kausapin mo rin 'yong miyembro ng pamilya mo na, ah, sa ganitong oras, ah, ganito nagtatrabaho ako. Ah, tapos, ah, tawag dito, sa ganitong oras na wala munang ano, ah, pang-destruction, 'yon, oo. Hmm, para masanay din, hindi hindi lang ikaw, pat pati yung kasama mo at least kasi alam na nila, 'di ba? Ayun, makakasanayan mo rin 'yan, hindi mo namamalayan, nagagawa mo na 'yong 'yong goal mo na ma-fix schedule 'yong pagtatrabaho. Mm.
Mm. Mm. Ah, oo nga 'no. Pupuwede nga 'yon. Oo nga ano? Sige gagawin ko 'yan sa mga susunod. Pero eto, isa na lang at isang huling bumabagabag sa'kin. Paano kaya ako mai-inspire 'no, para umpisahan 'yang mga maliliit na hakbang?
Mm, okey. Paano ka ma-i-inspire? Isipin mo na lang na ano, isang, ah, pagkakataon 'yan. 'Yong ganyang opportunity na, ah, work from home, na ina-ano ng iba 'yan, na pinapangarap ng iba 'yan, na hindi nakukuha. So, gawin mong inspirasyon 'yon. Parang tawag dito, para maging masigasig ka na. Magawa mo 'yong mga layunin mo na 'yan, na magawa mong maayos at mabuti 'yong trabaho na 'yan.
Ah okey, sige. Alam mo maraming, maraming salamat ah. Kasi sa totoo lang, nandiyan na 'yong mga plano, eh, hindi ko lang talaga maumpisahan 'yong mga maliliit na steps kumbaga, para ma-execute 'yon. Pero ngayon, nagkaroon na ako ng realization. Kasi hindi nga naman uusad ang isang bagay kung hindi mo gagalawin, 'di ba? Kumbaga, kung hindi mo aaksiyunan 'yong isang bagay, eh, wala kang magiging progreso. Kaya ngayon, alam ko na at malinaw na sa akin kung ano 'yong mga dapat kong gawin sa susunod para hindi ako maging stagnant do'n sa aking mga pinaplano sa buhay. Kaya yan, maraming, maraming salamat sa oras mo, ah, talagang napakalaking tulong mga mga ipinayo mo.
Oo, oo. Oo, walang anuman at sana ma-enjoy mo na 'yang magawa yung mga goal mo. Salamat din.
'Yan, paalam.